Di sini ada kalau sampai terbukti bener, eee, itu kita dapat kompensasi sih tapi biasanya berupa voucher, <chuckles> voucher ya kayak $150. Eee, ya lumayan lah Mas di sini ya, Rp1.500.000 ya Rp2.000.000 gitu loh, kalau di sana sistemnya kayak gitu. Ya seperti itu sih.
Ada. Mmm. Iya iya. Iya. Mhm mhm. Ya ya ini kulturnya memang a apa namanya, agak berbeda ya antara
Kalau Mas sendiri gimana nih? Saya mohon maaf ya, saya kebanyakan berbicara sepertinya. <chuckles>
Ya kalau s saya sendiri, kan, gini sih ya, ya fleksibel saya sih kal
Kalau mas sendiri gimana nih? Prefer